Hindi, ah, parang mas party-party sa Siargao kasi, do'n sa San Juan, eh, may ano lang may mga resort na pang-inuman talaga, tas may pang resort na parang kain-kain lang gano'n. Mm.
Oh, pero Ah, kasi Siargao parang hindi ko siya iniisip na party-party, eh, gusto kong puntahan 'yung mga alam mo 'yung, ah, 'yung mga ano 'to mga cop copra tuloy parang mga niyog na ano, anong tawag tapos 'yung mga ibang oo, eh, hindi ko siya iniisip na party-party iniisip ko kasi maganda 'yung mga beach, 'yun.
<chuckles> Ah, baka ano siguro depende sa lugar, 'no. Hmm. Siguro. O, siguro nga 'yung napanood ko, eh, dahil nga gano'n 'yung napanood ko sa Siargao, baka 'yun na talaga siguro 'yung tumatak sa'kin, pero baka nga ano sa ibang lugar din sa Siargao ay may pang chill-chill lang din, 'no?
Mm. Oo. Tama, kasi do'n sa La Union, 'yun naman 'yung parang ayoko puntahan kasi 'yun na 'yung parang la lagi ko nababalitaan na ang daming tao, parang party-party lahat, kaya sabi ko, ah
Mm. <chuckles> Oo. Ah, oo, 'yun nga, oo, oh, nga. Parang ngayon kasi mainstream na 'yun, eh, pero no'ng una kasi no'ng bagong punta ko do'n talagang hindi pa gano'n kasikat parang saktong-sakto lang 'yung mga nag-se-surf ganiyan, hindi pa masyadong puntahan, eh, ayos lang 'di masyadong crowded, pero oo, nga ano pagka-crowded pala 'yung lugar ay nakakatamad na puntahan.
Oo. Oo. Tama. Oo, kaya hindi ko siya ano kahit kailan parang isang bata pa lang ako no'n mayroong kabataan nagpunta lang kami 'ron, kasi may bahay din 'yong kamag-anak namin do'n, gusto ko siya kasi, ah, maganda nga tapos kaso lang 'yong bandang ano medyo tumanda na ako, sabi ko, bakit gano'n parang ang daming tao na parang party-party, 'yung mga gano'n. Pero, hindi na nakakapag-relax 'yung utak ko. <chuckles>
Hmm. Oo. Mm. Mm. Oo. <laughs> Oo nga, oo nga. <chuckles> Oo, ako nga Ayun nga, ah, speaking of ano sa mga crowded na lugar, ah, nasa bucket list mo ba 'yung Boracay?

Kase, ah, 'yon 'yung mga pagkain do'n sa mga, ah, kada ring pinupuntahan ko, sinisigurado ko na makakain ko. Kung ano ba 'yung specialty dito, mga ganiyan. May natawa nga akong ano, eh, u parang u una kong tikman 'yung sa Sagada 'yung ano, pep ah, panik pinikpik o sa basta gano'n. 'Yung smoke, in-smoke na manok tapos sinabawan.
Oo. Ah, 'yon nga, 'yon nga. Oo. oo. Ah, okey, oo. Oh.
Tapos ang sabi ko, "Uy, 'yung manok parang buong-buo." Talagang makikita mo 'yung kuko, 'yung ano, tapos gano'n pala talaga. Tas 'yung sabaw, hindi mo maintindihan kasi smoke siya na pinasabaw. Sabi ko, parang pero okey naman, kasi sa kanila nasanay sila dahil nga masarap 'yun sa katawan, dahil mainit sa katawan.
<laughs> Oo. Oo. Mm, mm. Oo. Ah, 'yon nga, 'yon nga, 'yon nga. Sa'min kami din, eh, sa Cebu, parang ang gusto namin na mag-asawa talaga rin 'yung lechon Cebu, eh. Kasi iba yung timpla sa ng lechon, do'n, 'di ba? Tsaka hindi ginagamitan ng sarsa 'yon, suka 'yung sawsawan nila, 'di ba? Eh, isa sa binabalikan namin do'n tsaka 'yung mga ihawan do'n na lugar, 'yung 'di ba? Yung mga may per stick 'yung bayad, ganiyan. Eh, nag-enjoy din kami do'n kasi ang mura lang, tapos ang dami. Tapos sasamahan mo pa no'ng puso, 'di ba? Eh, panalong-panalo talaga.
Oo. Mm. Oo. Isa pa 'yon. Tama. Mm, tama. Ay, oo. Tama. Oo. Sabi ko nga kung ano, marami lang akong pera, naikot ko na siguro 'yung buong Pinas, eh. <laughs> Kasi iba 'yung kasiyahan na ano, eh, 'di ba, kapag masaya ka, maganda 'yung kakalabasan, parang maging kalusugan mo, wala kang iisiping stress, isa 'yan. Kaya masarap maglakbay kasi nga, na maganda 'yung benepisyo sa katawan natin.
<laughs> Oo nga, eh. Pero Mm. Oo naman. Oo naman. Oo naman. Oo nga, eh. Pero oo nga, eh. Pero alam mo 'yung ano talaga, eh, pera talaga, eh, minsan hadlang talaga 'yan. Minsan talaga ini-imagine ko na lang
Oo, pinag-iipunan talaga 'yung paglalakbay, eh.
Oo nga, eh. Minsan, ini-imagine ko na lang, nanalo na ako ng Lotto, ganiyan. At least, kung gusto kong magbakasyon, makakapunta ako, 'di ba?
<laughs> Tama, gano'n.
Kung gusto kong umabsent, makakapag-absent ako. Hindi ko kailangan masyado ng pera, 'di ba? Mga mga day dream day dream ko gano'n, eh, oo.
Tama. <laughs> Sang-ayon ako. Oo. Kasi 'yon na nga, ang dami mong pera, kailangan mo pa bang magtrabaho?
<laughs> Oo, 'di ba 'di ba? Eh, ayun, hanggang ngayo ngayon pangarap lang muna. Kaya maya't maya, tumataya ako, eh, baka sakaling suwertehin. <laughs> Oo, siya rin.
Ayun. Tama. Ah, ako nga rin, tataya na nga rin ako. Baka isa na rin ako sa sumunod sa manalo, eh.
Oo, sa o siya, sige. Maraming salamat sa kuwentuhan. Ah, nag-enjoy ako sa kuwentuhan, ah. Oo, salamat. Paalam.
Ayan oo, salamat din sa'yo, ah, sa oras mo. Paalam.

Hindi na rin, oo, kami rin eh. Kami ring mag-asawa, hindi namin nasa bucket list 'yon, kasi nga, ah, sobrang dami na nga daw tao do'n. Tsaka, parang sobrang, mahal ng mga pagkain, ganyan, ah, kaya ano eh, imbis na parang, imbis na maka-relax ka, eh, sa dami ng tao, parang mai-stress ka rin, 'dib 'di ba?
Oo. Oo. Tama. Hmm, oo. Alam mo ba, no'ng un una kong punta ng Boracay, ayoko nang umuwi no'n. Kasi, napakakonti pa ng, ah, establishment, ah, wala pang masyadong tao. Kaya sabi ko, ah, sabi ko sa kamag-anak ko, "Parang gusto ko muna dito mag-stay", ganyan-ganyan, tas, ah, ayoko muna umuwi. Tapos sobrang simple lang talaga, ah, tas makikita mo talagang ganda-ganda ng Boracay, tas yung, huling pagpunta ko, bakit ganito? Parang, ang dami ng nakatayo na establishments, puro bar, tas ang daming tao, 'di ba?
Oo, oo. Oo. Mm. Hmm, oo, oo. Oo. Oo. <chuckles> ang dami ano Oo, 'yon nga, 'yon nga, oo nga eh. Mm, ayun nga, although hindi pa ako nakakapunta do'n, pero pagka nanonood din ng vlog, kasi usually sa vlog ko naman nakikita yung mga lugar eh. Parang, ang dami na rin talagang tao, 'no, lalo na pagka, pagka nataon talaga ng, Labor Day, 'di ba, parang do'n yung marami do'n?
Ah, oo. Oo. Mm, ang dami na. Oo, tsaka ano, Holy Week.
Ayun, yung mga Holy Week ganyan, parang hindi naman ako mare-relax sa ganyang lugar, eh, mas pipiliin ko na lang yung mga tahimik na beach, parang sa Batangas, ganyan, ah, sa Cebu, ayun sa Cebu, isa pang lugar na, gusto naming balik-balikan. Kasi, sa Cebu parang may chill na lugar, eh, may chill na beach do'n eh. Tapos yung city naman, do'n eh, parang ano lang din, ah, city rin dito sa Manila, pero siyempre, iba yung kultura, 'di ba? Ah, sa lalo na yung mga pagkain, eh, gus gustong-gusto naming, binabalik-balikan 'yon mag-asawa.
Oo. Tama. Oo. Pareho tayo, Cebu, mm. Oo. Oo, tama. Oo, isa pa 'yon.